Bạn ơi, ờ, mình cũng có những cái trăn trở lắm á bạn, tại vì khi làm môi trường công sở nè, thì rất là ngại trong cái việc là bộc lộ cảm xúc thật của mình trước đồng nghiệp hoặc bạn bè á bạn. Thì, ờ, bạn có cái cách nào hướng dẫn cho mình, ờ, để, kiểu, sao ta, vẫn hòa đồng với mọi người nhưng mà cũng, ờ, không phải là quá bộc lộ cảm xúc của mình, cũng bị ngại á, mình hướng nội.
Ừm. À. Ờ, thế thì, ờ, bạn cho mình hỏi là thì cái lúc lúc nào hoặc là ở những cái tình huống nào mà khiến cho bạn là cảm thấy, ờ, khó bộc lộ nhất?
Ừm, ờ, ví dụ như trong công việc thì, ừm, th thuận lợi này nha, ví dụ như là chỉ trao đổi công việc vui vẻ với nhau thôi nè, thì hổng có gì hết, nhưng mà là, ờ, sau giờ làm việc á bạn, kiểu là, như là rủ nhau đi, a, đi ca hát, karaoke đồ đó, thì mình cũng cũng ngại cái kiểu là, ờ, quẩy hết mình giống như mọi người, mình cũng cũng còn có cái sự dè chừng á bạn.
Ừm. À! Thế là chỉ là những cái lúc mà vui chơi như thế thôi, thế ngoài ra thì còn, ờ, lúc nào nữa không bạn?
Hoặc là ví dụ như cái lúc là ví dụ nhân viên của mình làm mình không có hài lòng, mình bị phật ý á bạn, ừm, nhưng mà mình cũng ngại nói thẳng hết, ưm, h mình sợ là bạn ấy buồn nè, rồi hổng biết bạn ấy có buồn tủi gì hông, kiểu như vậy á. Chứ đáng ra nếu đúng á là mình phải bộc lộ là mình phải giận nhiều hơn á, nhưng mà mình cũng cố gắng kiềm kiềm chế nha.
À. Là Ồ. Ừm, ừm. Ừm, thế thì, à, khi mà bạn che giấu cảm xúc như thế thì nó có ảnh hưởng gì đến công việc, hay là nó có ảnh hưởng gì đến các mối quan hệ, hay là nó chỉ ảnh hưởng đến bạn thôi?
Ừm, nó mình nghĩ là nó cũng có cả hai luôn á bạn. Ví dụ chứ bản thân mình này hay rõ nhất nè ha, nhiều khi là mình cũng cảm thấy là mình, ờ, kiểu, không được hết mình, không là chính mình, kiểu như vậy đó. Tại vì mình cũng có cái sự gà ngại hay là dè chừng nè, đó, nên là, ừm, cũng thấy không có, gọi là, thoải mái lắm, rồi thêm tới người khác thì mình nghĩ là công việc thì cũng đảm bảo hiệu quả nè. Nhưng mà tuy nhiên á, mình có thể là nhiều khi là, ờ, vì mình dè chừng hoặc mà có điểm gì đó thì nhiều khi họ cũng sẽ ngại ngùng và cũng không hết mình với mình á, thì mình cũng mình cũng nghĩ là chắc cũng có cái phần đó đó.
Ừm. À, rồi. À, thì bây giờ là bạn, à, mong muốn nhất là bạn sẽ được, à, thay đổi cái điều gì ở như trong những cái tình huống như thế?
Ừm, kiểu, nó, giống như lá hả, là ha làm việc ha, kiểu là mình cũng không có bị lo sợ quá nhiều người khác bị tổn thương, tức là mình cũng phải nói khéo léo nha, nhưng mà cái kiểu nó, giống như là, có thể nói thẳng thắn nè, trực chỉ với họ luôn, rồi sau đó thì làm hòa với nhau. Tức là, ừm, rất là, kiểu, thẳng thắn với nhau bạn, hoặc là đi chơi hay gì đó thì cứ hết mình đi, kiểu là, vui vẻ như bao người, mọi người cũng đang như thế á, thì mình muốn được hòa nhập vào cái không khí đó nè.
Ừm. Ờ, ờ, ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ờ, thì, ở đây là mình thấy là bạn có 2 cái vấn đề, đó là, à, trong khi mà làm việc là e ngại nè, và khi mà đi, ơ, vui chơi đúng không? Thường thì cái lúc mà mình, ờ, mình làm việc thì mình ngại là, kiểu như là, sợ mếch lòng có, đúng không bạn? Thì, à, nhưng mà cái lúc mà bạn vui chơi ấy, thì cái điều gì mà lại làm bạn cảm thấy ngại ngùng như thế mà không dám bộc lộ? Cái lúc vui chơi là cái lúc mình được xả stress mà, đúng không? Thì bạn băn khoăn điều gì?
Ừm. Ờ, kiểu là, chắc nhiều khi cũng là văn hóa truyền thống, kiểu, cũng giữ kẽ á bạn, cũng không cái kiểu là, làm là quẩy hết mình hoặc là bung xõa cái cảm xúc hết mình, kiểu là, cũng sợ đ sợ, à, đúng rồi, sợ người xa khác, a, kiểu là, đánh giá phán xét á bạn.
Ừm.
Nếu mình lỡ làm cái lồ làm lỡ là mình cứ sợ là sở là làm lố cái chuyện gì đó thì sẽ một ai đó đánh giá phán xét nè.
À, rồi, rồi, mình hiểu rồi. Ờ, vậy thì, ờ, ở trong trường hợp của bạn ấy, cái khi mà bạn vui chơi ấy thì, ờ, ờ, cái việc mà bạn sợ người ta đánh giá là làm lố ấy thì cái điều đó thì nó cũng đúng thôi. Thì, ờ, ừm, thực tế là đúng là khi mà mình vui chơi thì mình cũng cứ hay lố như thế, nhưng mà, ờ, mình thoải mái mà, giờ giải trí mà, nó cho mình cái quyền được như thế. Thì thường là những ai mà những cái người mà họ mà đã xét nét rồi ấy thì chắc chắn là cho dù mình không có làm quá thì họ cũng, a, a, sẽ cứ, kiểu như là, vạch lá tìm sâu ấy. Còn những người mà người ta đã bao dung và đã hiểu được là cái giờ mà cái giờ mình giải trí ấy, thì, ờ, mình được quyền, ờ, bộc lộ thoải mái, hay là mình được quyền lố lăng một cách tự do mà, đúng không bạn? Đó, thì mình thì mình có thể là cứ thôi ừ, mình cứ cứ nghĩ thoáng ra, còn ai mà cái người họ đã đánh giá rồi ấy, thì cho dù bạn có không làm gì quá lố thì người ta cũng sẽ vẫn đánh giá. Đó, nhưng mà mình nghĩ là bạn cũng không cần phải quan tâm quá nhiều đến cái chuyện đó đâu, đó. Hoặc là nếu như mà bạn sợ quá ấy thì, ờ, bạn sợ e ngại cái điều đó thì bạn có thể là nói trước đi. Ví dụ như là trước mỗi cuộc đi chơi ấy, thì bạn hãy thể hiện rõ rằng là, ờ, ờ, hôm nay đi chơi á là mình sẽ, ờ, xõa hết mình này, à, đừng có ai mà đánh giá gì nha. Đó, bạn đánh động trước như thế, chẳng hạn. Đúng không? <chuckles>
Ờ, vậy á ha! Ờ, đúng rồi ha, sao mình hổng thoáng ra ha! Ừm. Ừ ha, hay nha, <chuckles> ê, cái này mình thấy hợp lý nè bạn. Ê, với mình có một cái thắc mắc như vậy nè, ờ, ừm, mình thấy là rất là hợp lý rồi mình mình thích cái cái cái cái cái điều mà bạn h hướng dẫn mình á, ờ, tuy nhiên nhiều khi là mình còn bị cái r rụt rè, mình chưa có tự tin vào bản thân mình á bạn. Kiểu, có một cái sự là thiếu tự tin vô hình ở trong bản thân mình, nó cứ mình muốn làm cái gì á thì mình cũng là sợ sai nè, sợ là thể hiện không tốt nè, sợ sợ này sợ nọ sợ kia và, kiểu, thiếu tự tin về bản thân mình, thì có cái cách nào mà để giúp cho mình, kiểu là, tự tin với chính mình hơn hông bạn? Rồi sau đó thì chắc là mình sẽ làm những cái bước sau nó sẽ hiệu quả hơn á.
Ừ. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. À. Ừm, ờ, thì, ờ, bạn hãy xem là cái, ơ, nguyên nhân chia chính khiến cho bạn, ờ, cảm thấy thiếu tự tin nhất là cái gì? Là do mơ, ơ, do bạn không không không tự tin nhất về, ờ, ờ, cái điều gì ở trong bản thân mình này, hay là do là, ờ, cái môi trường bên ngoài, là cái tác nhân bên ngoài, thì khiến cho mình thiếu tự tin để mình từ đó, mình mình sẽ đánh giá lại này. Hoặc là để cho mình, ờ, có thể tự tin hơn nữa, thì, à, bạn hãy, ờ, tự, à, nhủ với bản thân rằng là, ờ, không có cái vấn đề gì mình phải sợ cả, đúng không? Điều gì mà, ờ, không đúng thì mình sẽ sửa lại, hoặc là bạn có thể tập dần trước khi mà bạn, ờ, đi thực hiện những cái, ờ, điều như thế và có thể là thử là, ờ, bộc lộ dần dần thôi. Đừng có một phát bạn bộc lộ luôn và bạn hãy kiểu như từ từ thôi ấy, để cho là cảm thấy là mình quen dần, à, thấy là môi trường nó tin cậy với bạn rồi ấy, thì lúc đó bạn thoải mái hơn. Đó, thì bạn sẽ tự tin hơn.
Ồ, hay nha. Rồi, vậy mà cũng không nghĩ ra ha. Tức là mình sẽ tập từ từ thôi, đúng hông bạn? Tức là ê, nhưng mà có cái vụ mà hồi nãy mình nghe cái cái điều mình rất là thích á, hay á, là tự nói với bản thân mình á, thì hằng ngày mình sẽ luyện tập như thế nào mà để, ờ, kiểu là, bản thân mình có thể là lắng nghe mình nói và mình, kiểu là, ờ, tự ám thị, đúng hông bạn? Thì, ừm, làm sao mà có thể tự ám thị được, kiểu là, hiệu quả á bạn để để gia tăng cái niềm tin bên trong mình mỗi ngày nó tốt hơn hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ờ, bạn, ờ, ờ, có thể là đọc sách hay là xem những cái lời khuyên của những cái nhà tâm lý học này, hoặc là bạn có thể là, à, xem của các, a, chuyên gia, những cái người mà có cái sự tỉnh thức ấy, thì, à, người ta hay có những cái lời rất là hay. Những cái lời mà, kiểu như là, tạo động lực đó, thì bạn có thể xem rồi bạn sẽ áp dụng một số các cái câu mà nó phù hợp với hoàn cảnh của bạn. Thế để bạn có thể là tự nhủ mỗi ngày, kiểu như là, những cái lời mà khuyến khích này, tích cực như là mình, ờ, ờ, mình tốt hay là mình, à, đáng để được, ờ, những cái điều này điều kia, đó. Thì tự dưng là cái năng lượng trong mình nó cũng có sẽ được, à, nâng cao hơn ấy bạn.
Ừm, ê, hợp lý quá chừng nha! Vậy là mình sẽ mỗi ngày mình sẽ tậu về một cái, a, quyển sách nào đó, đúng hông? Mà, gọi là, những cái quyển sách về là n à, hướng dẫn về cái sự tự tin nội tại, đúng hông? Rồi tỉnh thức nè, rồi rèn luyện mỗi ngày, đúng hông bạn? Rồi có xem video nữa, đúng hông nè? Ô, hay quá nha. Vậy vậy thường thường à ừm, vậy, cái, ngoài cái việc là, ừm, đọc sách nè rồi xem video để lèn rèn luyện mỗi ngày á, thì, ờ, với một cái người mà nhiều khi là, ừm, mình nghĩ là có thể là do tuổi thơ nhiều khi là bị, à, la mắng nhiều hoặc là là phán xét nhiều quá thì nó cũng ảnh hưởng tới cái việc cái nỗi sợ lúc lớn là cứ sợ sai, sợ phán xét và đánh giá. Thì có cái gì mà có thể, a, từng bước nó khắc phục, à, tốt hơn để, kiểu là, gọi là, có thể đúng có nghĩa là đi chơi cho tới bến với họ luôn, mà mình cũng không cần phải lo lắng, đắn đo gì hông bạn?
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó rất chi nhiều cách. À! Ừ. Ừm. Ờ, cái việc đó là cái việc là, kiểu như là, trong tâm lý của bạn là nó đã có một cái vết, kiểu như là, mình, à, à, từ nhỏ là mình đã không có được, à, thoải mái rồi, đúng không? Là tự dưng là mình cảm thấy e dè trước mọi người. Ừm, thực ra thì để thay đổi được cái thói quen ấy thì nó cũng không thể là trong ngày một, ngày hai được, thì bạn cũng phải là, à, tập duyệt dần dần thôi, dần dần là, à, phải, à, tự mình là cũng phải mình phải tự ý thức được rằng là, ờ, thôi cái điều này là nó đó chỉ là một chuyện trong quá khứ thôi, cái điều đó nó không có ảnh hưởng gì đến hiện tại cả. Nếu như mà mình cứ mang theo những cái mà nỗi sợ như thế, thì, ờ, mình không thể nào mình có thể tiếp xúc được những cái điều mới, mà mình không thể nào mà học tập được những cái điều mới nữa. Đó là tự dưng mình sẽ bị hạn chế bản thân mình lại. Nên thì, à, mình sẽ phải có một cái dư sự quyết tâm ở trong mình thật là, à, mạnh mẽ lên bạn nha.
Ồ! Mình hiểu rồi ha, đúng rồi ha. Thí ho cũng là họ cũng là con người, cũng là bạn bè mình thôi mà. Ừ, tại sao mình phải toàn lo quá nhiều ha? Cảm ơn bạn nha, mình sẽ học cái cách là giống như là, gọi là, buông bỏ đi quá khứ, đúng hông? Nhìn tới cái tương lai và nhìn những điều tích cực hơn nè. À, rất là hay luôn á! Mình sẽ ứng dụng cái phương pháp này. À, với còn một cái nữa, hồi nãy á, là mình cũng còn lăn tăn trong cái việc là, ừm, ờm, khi mình mở lời với nhân viên của mình á bạn nó bị
Ờ. Ừ. Đúng rồi. Ừm. Ừm. À. À, à. À, đúng rồi, với đồng nghiệp đúng không? Đấy, ừm, ừm.
đúng rồi, rất là sợ họ bị tổn thương hoặc là sợ họ nghĩ này nghĩ nọ về mình á. Thì sẽ có cái cách nào để khắc phục được cái chuyện này vậy bạn?
Ừm. Ừm. À, trước trước tiên ấy thì bạn, à, cũng, a, phải nắm rõ được là cái việc mà mình trao đổi với nhân viên ấy, thì, à, khi mà bạn nói với họ ấy, thì mình không phải là mang một cái thái độ là phán xét, đúng không? Mình không mang cái một tâm ý là phán xét hay là chỉ trích họ, mà khi mà mình nói với họ là mình nói với sự chân thành là mình đang, a, gọi là, mình đang thể hiện cái điều sai của họ ra. Mình, à, nói cho họ những cái điều là nó chưa có đúng đắn như thế, là mình đang có ý là muốn góp ý và muốn cho họ thay đổi để mà, à, tất cả đều được tốt hơn. Đó, chứ không phải là mình có cái ý là chỉ trích, hay là, à, la mắng, hay là phán xét họ. Đấy, thì, à, à, thì tự dưng là sẽ làm cho không khí nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Và bạn cũng phải chuẩn bị sẵn một cái tâm lý là chắc chắn là mình không thể nào mà mình có thể là, à, làm hài lòng được tất cả mọi người ấy. Đó, thì, à, ờ, mình sẽ miễn làm sao mà bạn, à, làm nó đúng đắn là đặt là là là được. À, không phải là lúc nào mà mình cũng có thể là mình phải đi cứ phải, kiểu, a, e ngại ấy. Thực ra là có những cái đó người ta, gọi là, mất lòng trước nhưng mà lại được lòng sau đó bạn. Đó, thì, à, miễn làm sao mà nó tốt đẹp cho cả hai ấy thì là sẽ, a, sẽ tốt hơn. Đó, thì bạn cũng cân nhắc xem là cái hoàn cảnh đó nó sẽ có phù hợp không để bạn lựa chọn cái cách để mà bạn xử lý ha.
Ừm. Ờ, đúng rồi. À, mình hiểu rồi nè, vậy nói chung là cũng sẽ tùy hoàn cảnh, đúng hông? Rồi, ờm, góp ý một cách chân thành nè và dũng cảm ha. Đúng là mình còn thiếu cái sự dũng cảm dụ á bạn, thì giống giống như là khi mà mình sẽ hiểu mình và sẽ làm theo những cái, ờ, điều bạn hướng dẫn nè, nhưng mà có, gọi là, có cái câu thần chú hay là có cái mẹo nào hông bạn? Kiểu là khi mà mình đứng trước họ mà mình chuẩn bị góp ý một cái điều gì đó, hoặc là mình chuẩn bị, ờ, nói nói thẳng một cái điều gì đó để cho họ tốt hơn, nhưng mà mình sẽ không còn bị sợ nữa thì có một cái gì đó mà nó nó nó nó neo lại hoặc là ám ám thị hoặc một cái điều gì đó mà khiến cho mình mình chợt nhớ lại để mình mình làm đúng á bạn, mới hông là mình lại s lo lắng nữa?
Đúng rồi, dũng cảm. <chuckles> Ừm. Ừm. À. À! Ừm. Ờ, thì, ờ, bạn, à, hãy có thể là tự nhủ với mình rằng là, ơ, bây giờ mình đang làm việc đúng đắn, mình đang làm việc chính nghĩa này. Đó, thì không không không có gì phải sợ hết. Đấy. Thì thì cứ thế là bạn thực hiện thôi, ờ, không không không có phải e ngại nhiều. Ừm, tôi đang làm việc chính nghĩa, tôi đang làm việc đúng đắn, điều này không có gì là sai trái cả, đó, và không có hại đến ai. Đó, mà đang muốn tốt cho mọi người. Nên là tự dưng mình sẽ tự tin hơn và mình sẽ nói nó được, ờ, thoải mái hơn. À, bạn có thể thử xem sao.
À, à ha! <chuckles> Tôi đang làm việc Hay quá chừng luôn nha, cảm ơn bạn, mình sẽ lưu ý những cái phần này, với lại cho mình một cái mẹo cuối cùng đi bạn, kiểu là, giống như là có cái thành quả, nhưng mà mình cũng ngại ăn mừng với người khác thì có cái mẹo nào mà, kiểu là, ờ, ăn mừng một cách tự nhiên hơn hông bạn, kiểu là trong phòng ban đồ đó?
Ừm. À! Ừm, thì, ờ, ừm, bạn, ờ, trong phòng ban á để mà ăn mừng với mọi người thì bạn có thể là chia sẻ những cái thành quả của mình có, m mình có thể chia sẻ một chút niềm vui với mọi người để cho mọi người sẽ cùng được hưởng ấy. Thì tự dưng là, ờ, sẽ thoải mái hơn như là mua cho mọi người là tất cả đều được, ờ, ờ, chia một phần thưởng của bạn cho họ ấy, thì tự dưng là ai ai cũng sẽ cảm thấy vui vui, đúng hông? Đừng có nhận hết về phần mình. Đó. Bạn thử xem sao. Ừm.
Ô, hợp lý ha! Như vậy vừa có thể chia sẻ với người khác, mà vừa có cảm giác là không còn bị ngại nữa, kiểu là, thật sự mình cũng rất là ngại rất là nhiều á. Cám ơn bạn nha, nhờ ngày hôm nay mà cảm thấy là thật sự là sáng suốt hơn và dám bộc lộ cảm xúc hơn, cám ơn bạn.
Ừm. Ừm. Không có gì ha.